そうですね。やっぱりなんか、なんですかね、結構、まあ、適当なことばっかりってか、ほぼ嘘みたいなことを言ってたりするんで。<chuckles> なんですかね。
<laughs> いや、でも嘘って考えると、結構、つ頭使いますよ。疲れますしね。うーん。
そうなんですよね。なんか、その、いちいち考えるのにも、なんか、今まで言ってたこととかの、なんか、整合性を、なんか、うまく、かんとって、なんか言わなきゃいけない、ってのも考えると、ほんとに話しづらい、としか言えなくて。
うんうんうんうんうん。 でしょうね。
うん、全然やっぱり、ま、楽しいな、とは思わないですし。
ああ。 ああ。
うーん、なんか、そうですね。
え、大学3年ってことは、もしかしてゼミ仲間ってことですか？
あ、いや、そういうわけじゃなくて。ただ、自分理系なので、ゼミとかまだ始まってなくて。それでなんですかね、ま、クラスで、ただ、あんですかね、確か最初の方に話しかけた人の友達、みたいな感じで仲良くなったんですけど。ま、その、最初の方は、ま、なんか、あっちも多分、ある程度距離を取ってて、割と普通だったんですけど。ま、なんか、なんですかね？
うん。 あ、そうなんですね。 ああ。 うんうん。
まあ、1年生の後半ぐらいになってから、だいぶおかしくなってきてて。
はい。 ええ。なんかキャキャラ変っていうやつですか？<laughs>
ま、ほな、多分、ほ本性だと思いますね。
本性。<laughs>
変更っていうか、なんか多分、それまではちょっと、なんですかね、距離を置い距離を、なんか、まだ保っててみたいな、ちょっと感じで。
ああ、ちょっと猫かぶってるような感じ。ああ。 ああ。ええと、ご自身含めて4人とおっしゃってたと思うんですけども、もう1人の方は

ま、多分それがなんか、んま周りのなんか、ノリをなんか、崩さないのもそうですし。あんですかね、やっぱ雰囲気とかも、ま、一応体裁としては保てますし。あ、自分もなんか、あんまストレス溜まんないので。すごく、ちいいのかなと思います。
うんうん。 そうですね。 そうですね。 その方がいいと思いますけど。いまあ、今の段階でできることって、あんまりないですよね。うん。その2人だけで話しててくれれば、問題ないんですけどね。うざい同士で。あ、そうなんだ。
そうね。 結構話してますね。ふたりで。 うん。ま、だから多分、合わないんだろうなとは思いますけどね。
ああ、じゃ、ふずっとね、2人で話してればいいのにね、と思うんですが。なんかやっぱり、他の反応が欲しいのかな。
そう なんですかね、よくわかんないです。結局多分、構って欲しいって多分、思ってる人たちなので。
うーん。ああ、そうかもしれませんね。
なんか、そうですね、結構「他の人に話せばいいのに」みたいな時にも来るので。ななんか、例えばなんか、自分が普通に1人で授業受けたいなと思って、なんか、座ってても、結構こっちに来るんですよね。なんか。
うんうんうんうんうん。 はい。 <laughs>
他の友達と授業受けてても、なんそれが結構嫌で。あ、なんかきゃりとって 「距離とってんだから、別に取ればいいのにな」みたいな。なんか「わざわざ移動してくる必要ないのに」って、まあ、思う時とかも結構ありますし。
嫌でしょうね。うーん。 うーん。 まあ、今からできる防御体制としては、まあ、誰か他の人と一緒にこう、できるだけ、行動するって感じですかね。
そうですね。やっぱり研究室に入ったら、まあ、積極的に、もうなんか、距離を取り 他の人と。
うーん。 そうですね、今からこう、あの、研究室に入ってる人と交流を持って、そういう人と一緒に、歩くようにするとか。
そういう根回しをして、ま、なんとか、壁を作りにいかないといけないな、とは思ってて。
うん、そうそうそうそう。あんまり。<laughs> はい。
なんか、そうですね、こういうこと考えるのは結構
そうですよね。でも
ああ、面倒だし、辛いなってのはありますね。
うーん、ただ、いちいちこう、嘘を考えるよりは、まだマシの対応の仕方かなと思いま嘘を考えるって、結構疲れますもんね。

いや、もうこのクラスはこの学期で終わりで、もう来年からは研究室になるので。
あ。 はいはい。
ま、解放されるんですけど。
うんうんうん。
で、その良くないところが、その研究室で、やっぱ共同研究する研究室があって、自分の所属してる研究室の共同研究する研究室に、ま、その2人のうちの片方のまだちょっとマシな方なんですけど、そっちが入っちゃってて。ま、それが外れくじ引いたなって感じで、最近もう
はい。 マシな方。<laughs> ああ、なるほど。 ああ。いや、でも今4人でね、あので、あの、残りの1人の方はこうまああんまり頼りにならないというか、まあドライに自分であの距離を取れるタイプだっていうことなので、うーん、でも研究室に入ったらま他の人もいるでしょうし、ね、先輩もいるでしょうから、こう、い言い方悪いですけど、こう盾にする人はいっぱいいるみたいな感じで、はい、できませんかね。
そうなんですよね。 なんかやっぱり。 よに多分なんか自分の中で思っているのが、やっぱりよ4人の中で2人だと、なんか、すごい、なんですかね、割合が濃いじゃないですか？
そうですね、2対1はきついですよね。
はい、研究室だと、それが自分の学年だとその共同研究する研究室と合わして、多分ななにんか8人ぐらいいるので、けっこ薄まってるんですね、割合が。
はい。ああ、あ、それだったら、はい。 そうですね。
ま、だから、ちょっと他の人を巻き込んでって言ったら良くないですけど、なんか、あれですかね。
うーん、いや、それは正解だと思いますよ。自分の心を守るためにも。
ま、相手がなんかしょうもないこと言ったら、他の人に、ま、話しま、無視して話しかけに行ったり、お突っ込んだりするのは多分なんか自分の中ではいいかなとは思ってて。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
そうですね。で、「なんとか君は言ってますけど、先輩どう思いますか？」みたいな感じでふ振って。にひたすら逃げるみたいな、そうそう。
なんなんだか多分、他人に投げるのが。